あ、ちゃんとは言ったこまあ、そうですね、ちゃんと言ったことはないかもしれないですね。はい。
うん、あ、なんかまあそれは確かに、誘って反応ないってのは確かにちょっと困るなって僕も結構思うので、ま、それぐらいは一回なんか聞いてみて、で、なんか、ま、それでなんかちょっと、その擦り合わせというか、で、それで一回話しとけば、次に同じようなことあっても、あ、それでその誘って反応がなくても、「あ、忙しいんだなみたいな」ことで、すんすんなり、なんかそれで、「まあまあ、返事待つか」みたいな感じ思えると思うんで、うーん。
<chuckles> はい。 うん。 はい。 うん。 ああ。 納得できるというか、ま、納得というかね、はい、気持ちはちょっとね、あの、なんなんですか、整理できるっていうか、まあ、うーん、そうだと思うんですけどね、じまあ、大体忙しいんだろうなとは思うんですけど、うーん、ただ、一瞬しばらくたすそもそれもすごい昔なんですけど、まあ昔ってか、ちょうーん、そうですね。なんかずっと既読っていうか、既読どころか、そうですね、すなんか、既読もつかない時があって、「ええ！？」とか思って、「この人なんかいきなり私のこと、切っちゃったのかな」とか思った時もあって
うん。 うーん。 はい、え。 <chuckles> <chuckles> うーん、うん。
「あれ」とか思って、別に何にも悪いことしてないのに、急にこんな
おお。
「ほう、LINE 読まない人って、いこんなににゃん何日も LINE 読まない人っているんだ」と思って、ちょっとびっくりした時はあったんですけど、元々そういうタイプじゃかったんで、まあ、だから、なんかね、状況が変わったのかな、せ生活じゅのスタイルとかね、状況とかがなんか変わっちゃったのかなとか、ちょっと思った時はあったんですけど、うーん。
<chuckles> あおうお。 うーん、なるほど、もともとはそういう方じゃなかったってことは、そのご友人は、もともとはその、まあ、割と、まあ、その既読無視をしない方だったってことですか。
うん。 はい。 うん。 そうだうん、そうなんですよ。既読無視いうとこはあんましなくて、なん何かしらは、なんか、コメントとか返ってきたタイプだったんですけど、うーん、なんか最近、ちょっと遠くな遠くっていうか、前は職場とかも同じだったんで、前は近かっ何て言うんですか、その、近かったんですけど、今は少しちょっと職場が変わっちゃって、ちょっと遠くなっちゃったんで、まあ、そういうのもあんのかなとは思ってんですけど。はい。
ああ、なるほど。 うーん。 うーん。 うん。